Halo, selamat siang. Ini siang-siang gini enaknya mungkin ngomongin tentang makanan kali ya?
Halo selamat siang. Boleh. Masnya udah mak <chuckles>
Heeh. Eee, Menurut Mbaknya, eee, kalau saya barusan makan, tapi kayaknya mending kita ngobrolin makanan lagi, eee, heeh. Kebetulan kan habis makan itu jadi keinget ya, <chuckles> keinget makanan. Ya, menurut Mbaknya apa sih yang
Oh boleh boleh. Mhm. Iya. Mhm.
Makanan apa yang bikin kenangan Mbak itu menjadi manis gitu?
Waduh kenangan makanan yang bisa membuat menjadi kenangan manis ya?
Heeh.

Apa?
Si apa namanya, si pancinya itu, Kak, bolong. Ah, itu kan biasanya karena si panci itu kan abis airnya kalau direbus kan.
Kok bisa? Mmm.
Heeh. Eh, itu aku nggak ditambahin lagi sampai kering. Kering kering kering, karena aku fokus main game, nggak ditungguin, jadinya pancinya bolong. Akhirnya emak marah-marah itu. <laughs>
Oh. Oh, karena ini ya, karena pancinya terlalu panas jadi sampe bolong gitu ya?
Iya bolong, gitu, Kak.
Mmm.

Mhm. Berarti lebaran kemarin ini dong, menikmati opor ya sama ketupat?
Mhm. Eee, iya tentu aja dong. Heeh. Oh, gitu. Tapi heeh, Kakaknya kapan sih ikut bareng bantuin masak gitu, sama orang-orang tentang masakan, eee, tadi liwet itu?
Sedih banget aku soalnya aku, udah lama gak pulang, hampir mungkin 2 tahun ya aku gak pulang. Mhm. Terakhir sih udah lama ya, Mas, sekarang kan aku, udah tinggal sendiri nih hampir 3 tahun jadi
Mhm. Oh, iya seru tuh. Biasanya ulang tahun ya? Oh mhm. Gitu ya, heeh. Oh, ya iya tentu aja, Kak. Kalau misalkan kayak buat ketupat lebaran kan kayak itu tuh kan lama, dari proses bikin ininya, apa, wadahnya itu kan dari, eee, bambu daun bam bukan daun bambu, daun kelapa, nah daun kelapanya itu kan dianyam sehingga bentuknya jadi ketupat. Nah, habis itu biasanya masuk-masukin berasnya itu, habis masukin berasnya baru dimasak, nah ketika masaknya itu biasanya lama. Nah itu bagian saya, sebagai kakak tertua biasanya, gitu, dan mungkin ibu sama bapak atau keluarga lainnya itu masak hal yang lain. Nah di situ mungkin aku yang bantuin, bantuin masak itu.
udah jarang ikut masak sama mama, tapi kalau terakhir sih waktu itu ikut bantuin kalau ada acara ulang tahun adik aku yang paling kecil. Jadi aku ikut bantu masak-masak gitu. Gak gak menentu sih, Mas, karena kebetulan kan adek aku kan kemarin masih SD. Jadi ke kemarin tuh waktu ulang tahun yang terakhir itu dia ini pengen dimasakin, pengen makan barang-barang di rumah. Jadi aku bantuin mamah masak kayak gitu. Masnya pernah bantuin mamahnya masak gak? Kalau cowok jarang gitu. Mhm. Mhm. Mmm. Mmm, mhm. Mhm. Mmm, mhm. Kenapa? M M Mhm. Mmm. Oh, oke oke. Kalau mhm, si Masnya pernah gak sih s nyoba bikin ketupat sendiri gitu ketika di rantauan? <chuckles>
Mhm. Nah gimana? <laughs> Kalau aku jujur sih gak pernah, Kak, soalnya itu susah nyari ininya iya kan kalau di rantauan, aku kan di kota, nah di kota itu aku itu, susah dapetin kayak daun kelapanya itu. Nah kalau misalkan udah ada pun mungkin ya izinnya atau mintanya itu sungkan, mau beli pun kayak di pasar tuh kayak gak ada gitu, Kak. Jadi kayaknya gak pernah. Nah kalau Kakaknya itu gimana?
Susah ya? Ah. Oh. Mhm. Mhm. M